はい。なんか疲れた時ってありますよね。
はい。いつ。
なんかそんな時にはい。 元気を出す方法ます？
結構、いはい。あ、そうですね。疲れたなと思う時に、やっぱり1番最初にするのは、あの、外で深呼吸。<laughs> 今、あのはい、アパートが、あのちっちゃいベランダがありまして、それで、あの、パソコンにずっと向かい合って仕事しなければいけない日が結構あるので、そのベランダに出て、まあ、呼吸をして、それで、あの、戻ってくる。少し元気になります。<laughs> 何か。はい。そうですね。基本の基。何かありますか？
うん。 うん。 ほう。ねえ。いうん。きお花。はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 うん。 ふふん。 なりますね。ちょっと基本のあ、はい。基本の基ですね。はい。とぶう。 えっと、そうですね。あのやっぱり外の空気を吸うってのは、いあのいちばん簡単で。
うん。 はい。
あの、身近なやり方だと思いますね。それとやっぱりちょっとおいしいもの食べ行く。<laughs>
うん。 あ、それですね、<laughs>
うん。<laughs> ちょっと外出て、まあ、ちょっとご飯食べに行くっていうのが。
はい。
はい、私のやり方ですから。いちばん今の楽しみかな。そうですね。
うん、うん。 はい、どんなものを食べるのが元気が出ますか？
えっとね、やっぱ焼肉ですね。<laughs>
あ、焼肉。結構がっつり。はい。
うん。あ、ごめんなさい。そはい。そちらどちらでしたっけ。お、アメリカでしたっけ。あ、ほんと、い。アメリカでは焼肉はないのか。コリアンバーベキュー。<chuckles> あ、焼肉ってあります？
私アメリカです。はい。 あ、ありますよ、焼肉いっぱい。はい。 ありますよ。はい。
バーベキューじゃなくて、あの、分厚い肉をボーンとステーキ肉みたい。
ああ。まあでもあの薄切りも結構やっぱり、ああのいろんな店があるので、日本のお店でも食べられますし。でも自分の中ではあんまり薄切りでも、ちょっと、こう小口切りでも、まあ、焼肉って、今、焼肉って言葉が結構市民権を得ているので。はい、はい。そう。え、焼肉ですか。ああ。
うん。 うん。 うん。 あ、そっちで。あ、なほんと、そうなんだ。なんはい。 焼肉とかラーメンとかそこらへんですね。
ああいいですね。美味しくて安いのがいっぱいある。<laughs>
<laughs> 焼肉はごめんなさい。ちょっとこれ、あの、私日本なんで。
はい。ちょっと高額なります？
<clears throat> ちょっと焼肉だとそ、ちょっとね。あら、はい。ちょっと、ま毎日は行けないですけど。うん。
うん。ああ、いいですね。 うん。私はせいぜいスターバックスに行くとか。なんか。うん。そうそう。なんか結構何でも高いので、なのであんまりその急に豪華なのを食べに行くわけにもいかないんですが、ま、やっぱり気分転換になるものでちょっと食べたりするのはいいですよね。
あ、スタバすね。女性をね、いますね、そう。 うん。 うん。 そうですね。しかも外でね。
うん。うんうんうんうん。
ていうのはちょっとポイントですね。はい。
う、ふん。よくあの運動するのが1番こういいって言うんですけど、疲れてる時ってなかなか運動の気分にならないんですよね。
うんうん。 そうね。やっぱりね、疲れてるだけにね、そうわざわざね、そういませんよね。
うんうんうん。<laughs> はい。そう。うん。でもはい。どうぞ。
そう。あのはい。 でも、毎日やってる人だと、こう疲れた時でもそれやらないとちょっと気持ち悪いみたいな人もいるんでしょうけど。
うん。そうなったらその方がね、体にとってはきっといいですよね。
ちょっとね。 そう。いつものパターンっちゅうのがある人はね。はい。だと思います。私たちは今はい。
うんうんうんうん。ね、なんかはい。
私たちはやっぱそんな、<laughs> ちょっとあのね、食べに行ったりとか飲みに行ったりっていうのがやっぱり。
そう。 はい。
一般的かな。そうですね、あ、ちょっと。
うーん。ん、日本に住んでたら結構電車とか乗って移動する通勤の時間って、あ、長いですか？
はい。 あ、私はあの、電車え、通勤じゃなくて、あの、バイクなんですけど。
ふん。あ、へえ。
はい、そうですね。あの、じううん、えっと大体1時間ぐらいみんな見ますよね、その通勤っていうのに関しては。だからうん、で、朝でみんな同じぐらいの時間なんで、やっぱラッシュですよね。
はい。 うん、なるほど。 うん。それがなんか運動にもなるのかなと思いつつ、ま、ストレスは多いかもしれないですね。<laughs>
うん。 <laughs> そうですね。おしくらまんじゅうを1時間 <coughs> やってるような感じでしょうね。あの、小学校とかでよくやってたおしくらまんじゅう押されて、なにうん。
うーん。 ね、いやだからあの、それだけが日本に帰るとこれ嫌だなと思うのが、一駅と一駅の期間が長かったり、渋滞したり、あとやっぱり時間がかかる、どこへ行くにも結構。あ、まあ都内だけだったりしたらいいですけど、ちょっと距離があるとか乗り換えが多いとかあるじゃないですか。
はい。 うん。 うん。 はい。 <clears throat> うん。そうですね。ありますよね。
そう。だから。うーん。
そう。出出勤だけで疲れちゃいますもんね、はっきり言ってね。
そうですね。なのでなんか、あの、電車に乗って気分転換ていうのはアメリカだとあまり少なくて、でもあの、この、ここの場で話を聞いた人があのなんて言うんですか、あの、ジムとかにあるこう歩いたり走ったりするベルトみたいのあるじゃないですか。あれをもってそれで、「あの毎日3万歩ぐらい部屋の中で歩いてる」って言ってたんですよね。
うん。 うん。 うん。 はいはいはい。 うん、うん。 うん。 あ、本当？
うん。だからそれいいのかなと思ったり。<laughs>
あれ。うん。あれやってた時期もあるんですけど、やっぱ景色が変わらないとうん、面白く飽きちゃう。
あ、そうですか。うん。うん。飽きちゃう？ あ、はい。
ま、テレビ見ながらとかもできるんでしょうけど、やっぱり飽きちゃうかも。うん。
うん。 あとなんかパソコンとかやると目が悪くなりそうじゃないすか、動くから。
うん。あのドライアイとかもね。はい。ありまうん。
ね、その方は、でも「編集してる」って言ってました。それを使使って。あの、よく病院とかでベッドのところにこう、ぐうっと入るコの字型みたいなテーブルあるじゃないですか。
うん。 うん。 はいはいはい。
うん。あれであの、その、なんていうのかベルトのところの両脇からこう、すって入れてそこにパソコン置いて編集してて、運動不足解消って言ってましたね。
うん。 うん。うん。うん。 ああそうなんだ。やっぱ人によっていろいろあるのかもね。そういうちょっとうん、表に行けなくて。じゃ、何やろうかっていう。何や、考え考えてるかもしんないですね、意外に。はい。なんかあります食べ物以外。食べ物と運動以外は。なんかそれぐらいですよね。あと。
うん。 そうですね。うん。 うんうんうんうん。<laughs> そうですね。ま、でも <clears throat> 食べ物運動、そうですね。あとは、まあ、人に会うとか。うん、うん。で、あ会うとなると結局行き帰りの時間とかいろいろ、いね。夕飯をじゃあ一緒に食べてとかなるとどんどん長くなるじゃないですか。そう。なんかこう迷うんですよね。なんか電話が楽なんだけどなんか電話だとまあその元気が取り戻せるのかなっていうのでは疑問があるかな。
うん。 そう。ちょっと人と話すのね。はい。 いいですね。 うん。 そうですね。1回会っちゃうとね。<laughs> はい。 ああ、なるほどね。
うん。電話で話したりします？
電話で話してもちょっと元気な話だとちょっと取り戻せないかな。ちょっとね。電話なったって。うん、あんまり。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
うん。 はい。 <laughs> <laughs> いや。 で、お互い話したいっていうのが。そう。そうね。<laughs> そうですね。まあ、ね、いろんな人が、ね、やって、やはい。
うん。いますよね。だからまあ元気が出るっていう。ま、日本だったらあれじゃないですか、あの、お風呂。疲れた時に元気を出す。
うん。 うん。 はい。 あ、そういう方もおられますね。なんか銭湯行くとか。あ。
入りませんか？うん、銭湯。
<coughs> あ、私も、うん、行く時ありますね。あの流行ってた時期はそうですね。自分なかでちょっと流行りがあったんでお風呂な。うん。で、近くにあの、銭湯もあったんでよく行ってましたね。そういえば。
うん。 あ、そうなんですか。 へえ。いや、もうアメリカに住んでると、何はとまれ銭湯行きたいですね。すごく。あの、コリアンとかで、なんか偽銭湯っぽいのはあるけど、でもなんか衛生的に大丈夫かなとか。あとプールみたいなところで水着で入るっていうのを、あのホッホットバス的な、ホットタブみたいになって。でも微妙ですね。なんかみんな水着で入ってるし。うん。体洗うって感じじゃないかも。うん。
うん。ああ。 恋しいですか、ない？そういうのは。<chuckles> はい。 はい。 うん。 はい。うん。 入ってるしね。そう、そっか。そうなああいうなんか日本みたいな温泉街みたいなんはないんだね。そっちはね。そどうん。
ないですね、うん。あの、あるのはほんとにコリアンの、あの、なんて言うんですか、あのなんて言うんでしたっけ、えっと、あの、あったかいところサウナみたいな。
うん。 あかすき。 うん。
サウナみたいになってて、まあ、少し体洗ったりできるところもあるとあの、垢すりとかもあって。
うん。 うん。
でも結構高いですよ。うん。うん。
あ、高いんだ。ええ、でもなんかそれこそ銭湯とかって需要あります？なんか商売としてやったら。
あ、どうだろう日本人がいいるとこだったらみんなね。で、今すごい観光客がいっぱい行ってるじゃないですか。
あ、日本人が。 こっちね、うん。あ、持って帰ってきてる日本の文化をいろいろ。
うん。 うん。すごいそれで、もう日本語学校とか100人ウェイティングリストとか。あと、うん、まあ日本のレストランとかお寿司なんかもものすごい私たちが行けないような高額なもう5万円以上みたいなお寿司屋もいっぱいあるし。まあ日本人が全部100%オーナーかっていうとそうじゃないのもあったりするけど、まあ、握る人は日本人みたいな。だから。うん、だからそういう日本人気を考えたらもしかしたら。まあ、でも熱いんだね。日本人のお風呂は熱いってみんな言う。アメリカ人とかは。
いや、あの。 あ、そうなの。<laughs> うん、うん。 いえ。 うん。はいはい。 あ、なるほどね。うん。 うん。 お風呂もあり？<laughs> あ、熱すぎるね。よんじゅう何たいも。うん。
温度が。うん、温度が。逆に私たちアメリカのプール寒いですもん。プールでも。うん。だから体温が違うんだと思います。
ああ、そうなん。 あ、なるほど。あ、でもちょっと面白い話聞けた。そうなんだ。観光客確かに日本たくさん来てて、やっぱり持ち帰ってるんだね、色んな。
うん。 はい。 そうですね。そういうところはありますね。
それ面白い、あれ面白いを。 あ、じゃあ色々、ほね、その風呂あり風呂もそうだけどなんかいろんな文化を、そちらで商売にしたらなんか、そうですね。<chuckles> ていうのはちょっと軽はずみ？<chuckles>
うん。 うん。 <laughs> まあ、元気を出すっていう意味ではね、まあ、お風呂とか美味しい食べ物がいいですかね。うん。でも、あの、タトゥータトゥーがあるとダメじゃないすか、日本の場合。
そういう話ですね、はい。<laughs> うん。 ですよね、も戻りましょうか。<laughs> そうですね。うん。はい。 ああ、日本の場合はですね、はい。
うん。だから逆にストレスを抱えて帰ってくるアメリカ人も結構いるかもしれない。うん。うん。はい。
ああ、やっぱ、ね、全員共通ですもんね。アメリカ人だからタトゥーいいよみたいな、じゃないですもんね。
うん。そう全部じゃない。今増えてますけどね、日本でも。大丈夫なところ。でも、なかなかそういうわけにも。うん。はい。
うん。 そうですね。いかないでしょうね。ちょっあ、でも、家族風呂とかはあるんですけどね。こっちも。
なあ、何風呂？
家族風呂っていう、あのうん、自分で1個貸切みたいな。
あ、そうかそうかそうか、なるほど。はい。
結構あるんですよ。うん。ですけど。そうですね、温泉も旅行いいですね。疲れたときは。
それだったらね、うんうん。でも、はい。 いや行きたいですよ温泉アンドのマッサージ。元気になりますそしたら。もう今すぐ行きたい。<laughs> ふん。うん。まあ、<laughs> あれは？旅行はどうですか、疲れたときに。
あ、いいですねマッサージも含めて。 <laughs> いや、まあ、お、あ、そうですね。お金の話になんのかな。次はじゃあ。<laughs> そうですね、はい。あ、そうですね。旅行もいいですね。あのやっぱちょっと日常と違うっていうような感じで、スッキリ。あの、今までね、もし、つ何か疲れてたらそれを忘れることもできますしね。
うん。 はい。 うん。
うん、いいと思います旅行も。そう。ま、全部、あの、お金の話ですね。そうすると時間と。
そうですね。 まあ、確かに。そうですね。じゃあお金がかからないで元気が出るって言ったら、まあ、何だろう、家にあるものを食べる？<laughs> あとは何だろう？うん。音楽を聴くとかね。うん、うん。
うん。 うん。 うん。 そうなっちゃいますよね。<laughs> あとああ。 ああああ。簡単な、そうですね音楽。あと、寝るとかね。うん、充うん。いっかい疲れたらちょっと充電っていうかね。そう、それもありました。そういえば寝るっていうのも。
うん。 あ、寝るは大事ですよね。うん。 うんうんうんうん。 それはありますね。だいたい体が疲れている時に元気がなくなるってそもそも、あの、そういう公式はありますよね。寝てないとか。うんうん。
うん。 うん。だからちょっとリセッはい。リリセットするのに睡眠っていうのはいいかもしれないですね。
うん。うんうん。何時間ぐらい寝てます？
えっと5時間ぐらいかな。
あ、私もそんなだな。逆に短い。うん。
うん。もうちょっと年は年なんで。そう。だでもその代わりちょっとね、あの、疲れた時にはパッとすぐ寝れ寝るように。
はい。 あ、素晴らしい。うん。
してます。昼でも。もうフリーランスなんでそういうとそういう点は。
ああ。 いいですね。あとなんか友達が「瞑想すると元気になるよ」って言ってたんですけど、だからなんかまあ、なんかあんまり長く私はできないんですけど、目をつぶって、なんかこう呼吸にフォーカスするみたいな感じみたいですよ、うん。
はい。 うん、うん。 あ、ははは。は、あれもやっぱ寝るのと一緒かな？ちょっとリセットされるのかな、いっかい。やってる、 うん、ちょっとそこまでやったことないんで。
ああああ。 うん。 ええ。
うん。ただ、ん何秒か目つぶるのはいいって聞きますもんね。ちょっと脳がリセットしてくれるんですっていろいろ。
うん。 そうそう、なんか朝へ朝起きた時と夜寝る前に、あの何分かやるのがいいらしくて友達なんか30分以上やってるみたい。すごくないですか？
はい。 うん。 うん。 あ、ほんと。すごい、すごい。うん。さんじゅっぷん。
うん。でも結構アメリカはそのマインドフルとか、あの瞑想みたいなのはよくクラスとかにもあるから。
うん。 うん。
あの、自分を整えるみたいな意味でやってる人も多いんじゃないですかね。
うん。で、しかも何かしら効果があるんですかね。
うん。あの頭の中が整理されるっていうか。
いや。 うん、なるほど。じゃ、ちょっとまとめると1番疲れた時に元気を出す方法は朝、瞑想から始まって、ちょっと疲れてない前に、えっと、ちょっと一周、外、<chuckles> して、で、ま、歩いて、うん、て、あれですか？て、夜は温泉と食べ食べ物とマッサージ。パフェ。夜焼肉って。で、夜はぐっすり寝ると。
うん。 はい。 はい。 はい。<laughs> うん、あ、歩いて？うふ、ふん。うん。 なんはい。うわ、いいな、できないな。それで夜、焼肉がっつり食べたり。<laughs> 元気だしな。<laughs> 早めに寝ると。そうですね。
もうそういうん。そうしたらもうじゃあひゃくパーセント次の日はっていうような。
なんかやることできたのかっていう質問は <laughs> 出てきますけどそうですね。うん。
<laughs> ま、それは置いときましょうみたいな。うん。はい。そうですね、そういえばやることもやんないといけない。そうですね。
うんうんうんうん。そうですね。あと。うん。そう。
そう。やることそう多すぎんですよね。だから、ももしかしたら元気を出す方法っていうのはもうやらなくていいことはもう全部カットして。<laughs> うん。
あ。 あ、そうかもしれない。だからスケジュールをちゃんと無理しないで、もう To-do list とかやるともう果てしなくたくさんあって、もう疲れちゃうんですよね、それこそ見るだけで。
ふん。 はい。 あ。そうですね。できちゃいますもんね。 お。うん。<laughs> そうですね。そう。
だからやることを減らす。
やることを減らす。そうですね。それもちょっと加えましょう。そうですね。あと疲れるものをやらない。もう後回し。<laughs> い
あ、それいいかもしれないですね。うん。 <laughs> なんかちょっと怠惰な路線に来たかもしれないけど、うん。
<laughs> ね。いくつ、そう。怠惰ぐらいがちょうど良いのかもね。もしかしたら。うん。疲れた。うん。
そうかもしれないですね。そうすると元気をなくす必要もなく、なんとなくいつもいい具合に、こう、だらだらしつつ、元気はあるみたいな。うん。<laughs> はい。<laughs> いや、ありがとうございました。またよろしくお願いします。楽しかったです。はい。
そう。 うん。そうですね。ちょっとそもそも論になっちゃったけどね。<laughs> はい、ありがとうございました。はい、楽しかったです。ありがとうございます。はい、失礼します。